Sarebbe stato un viaggio della speranza poi a tornare.
Sì, ma poi, ehm, forse sarebbe stato anche chiuso, no, il tempo che arrivavate. <chuckles>
E, quindi Esatto. E poi, ehm, a quel punto io ho detto: "Vabbè, allora tornare indietro non si fa, tornar andare avanti non si può fare, cerchiamo qualcosa nei dintorni, no, siamo a Pavia, un posto aperto per mangiare <chuckles> ci sarà" Esatto. E, quindi abbiam trovato poi questa pizzeria in realtà buonissima, abbiamo scoperto un posto nuovo.
Mh. <chuckles> Cosa avete fa Co Qualcosa troverete, no. <laughs> Ah. Bellissimo, un po' un serendipity, no, nel nel viaggio, mentre cercavate altro, avete trovato un'altra cosa molto bella.
Abbiam trovato <laughs> Esattamente, ehm, appunto siamo arrivati a questa pizzeria, ehm, gli abbiam chiesto appunto se fossero ancora aperti, nel senso se potessero farci qualcosa. Erano apertissimi per fortuna quindi siam riusciti a farci una bella scorpacciata di cibo, anche molto economica devo dire, perché abbiam scoperto che, ehm, la provincia di Pavia e le sue pizzerie sono
Sì. Menomale. <chuckles> Ecco e vedi. È un'ottima <laughs> alle migliori pizzerie <chuckles> ottimo, ottimo veramente.
E e esatto. Ehm, e quindi poi appunto siam riusciti a mangiare e poi siamo tornati a casa. In realtà adesso appunto tra di noi è nato un po' questa battuta, no, del del ritrovarci a Pavia a caso perché
Mh-mh. Ecco. <laughs> Ecco, <chuckles> ci vediamo a Pavia. <laughs>
Esatto, <chuckles> scappiamo a Pavia, no, insomma, un po' tutto questo. E
È vero. Assolutamen no, ma è iconica, no, anche come situazione, cioè, è un qualcosa che porterete avanti <laughs> per per tanto tempo, no, anche come riferimento. Ma è successo tanto tempo fa o è una cosa anche abbastanza recente?
<laughs>